Iya bener masih sering banget, Kak, makanya itu jadi rutinitas kami bertiga juga dan dia biasanya per bulan misalnya 1 bulan itu seminggu gitu, Kak, lumayan lama.
Ah. Oh. Oh, rame tuh, eee, se karena sekarang kayaknya udah jarang ya pasar malam terus karena orang-orang juga kayaknya lebih booming kafe gitu kalau malam-malam, menarik menarik.
Mhm, bener. Betul. Iya lagi, lebih bungi booming nongkrong di kafe dengan matca-matcanya sekarang.
Mmm, <chuckles> oh, matca yang mahal itu. <laughs> Oke, eee, apa mmm, ada tips nggak buat aku sih? Mmm, kalau un mau
<laughs> Iya betul.
menjadwalkan main sama temen harus apa nih, step by step-nya nih supaya jadi?
Mhm. Oke kalau seperti, ya, saran aku tadi ya, Kak, pertama itu harus diinisiasi dulu. Jadi kita harus menginisiasi, dan yang kedua harus kita patok sama kayak Kakak bilang tadi langsung tembak tanggal, tembak agenda, supaya bener-bener mereka langsung pikirkan dengan matang gitu, Kak, supaya gak diulur-ulur gitu sih, Kak, dan aku yakin kalau Kakak, follow up terus itu akan jadi dan gak cuman wacana gitu.
Kayak Mhm, mhm. Oke. Oke, aku bakal terapin, eee, saran-saran dari Kakak di grup temen aku. Semoga kita kesampaiannya terealisasikan. Thank you, Kakak. E terima kasih banyak ceritanya.
<chuckles> <laughs> Siap, Kak! Oke, semoga kesampaian ya, Kak.

Untung, eee, jomblonya bertiga, ya, Kak, ya. <chuckles> Enggak sendirian. <chuckles>
<chuckles> Iya, janjian lebih tepatnya.
<laughs> Oke. Ada lagi enggak, Kak, eee, selain itu? Selain yang mendadak itu, tuh. Apa, tuh?
Ada. Yang yang jadi, gitu ya, Kak. Yang jadi itu, ini, Kak. Waktu itu, kita kan janjian untuk foto studio, kan. Ya ampun itu juga salah satu kayaknya agenda, yang kasarnya, ya, Kak, kalau misalnya itu barang di gudang, udah berdebu, gitu. Jadi, kita tuh benar-benar, iya, kita tuh benar-benar Iya. Selama itu dan sesusah itu, Kak. Aku ingat banget itu tuh kayaknya dari awal kita temanan, kita tuh udah janjian yang be antusias. Kakak tahu, kan, kalau misalnya ki baru temanan, terus kayak, "Ayo, kita harus foto sama-sama harus foto sama-sama" gitu, kan. Nah, terus akhirnya kita foto sama-samalah tuh, tapi enggak pernah jadi, Kak. Ada lah kejadian di mana, eee, ada yang pakai baju enggak cocoklah, ada yang bilang, oh, dia lagi enggak pede pakai makeuplah, ada yang bilang lagi breakout-lah, pokoknya ada aja, gitu. Nah, terus pada saat itu, eee, sekali lagi, mendadak lagi, Kak, dan itu mendadaknya, tapi enggak semendadak yang biliard, sih. Itu mendadaknya H-1, jadi bener-bener yang kayak, eee, aku, kalau itu waktu itu aku yang menginisiasi kayak, "Besok ngapain kalian?" Nah, terus teman-temanku langsung kayak, "Lagi kosong, nih, lagi enggak ada agenda, nih" gitu. Langsung kayak, "yuk, kita foto studio" Gitu. Nah, di hari itu kita langsung menentukan kita mau pakai baju apa, photoshoot-nya di mana dan background-nya sampai warna background-nya apa, sampai habis itu, kita mau ke mana, itu tuh benar-benar kita benar, itu tuh benar-benar bertema, gitu. Aku masih ingat banget, temanya hitam putih jadi, memang benar kata, kalau Kakak simpulin tadi, kadang tuh kalau misalnya kita tiba-tiba, malah justru jadi, gitu.
Heeh. Mhm. <laughs> Sesusah itu kah untuk foto bersama? Waduh. Iya iya iya, betul. <chuckles> Oh. Wah. Mmm, bertema, ya, gitu, ya, fotonya? Oh, lucu lucu lucu.